Ich glaube, vieles ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, hast du gehört, dass etwas schlecht ist?
Ja? Ne, ich meine, man denkt halt nur Billigladen, ne? So.
Na ja, aber das stimmt gar nicht. Also es ist, ähm Ne, also, es ist
Ne? Kann man kann man kaufen.
Ja, das ist genau das Gleiche wie mit KIK. Also, ich habe auch ganz viele Sachen von KiK und ich muss sagen, die Sachen, die halten. Also
Ja, ja. Ja, ja. Habe ich auch so die, äh habe ich auch so die Erfahrung gemacht. Aber man hört es ja trotzdem noch, ne?
Die sind ja?
So kaufst du billig, kriegst du billig. <giggles> So auf die Art, ne?
Ja, KIK hört halt Ja, das stimmt das stimmt teilweise halt einfach gar nicht mehr. Also, weil, äh, ich habe mir letztens 'ne Doku dazu angeguckt, äh, grade zu diesem Thema, also auch so bei auf in Bezug auf T-Shirts. Und dann haben die, äh, so 4 verschiedene T-Shirts oder 5 waren das sogar, ähm, äh halt 100 mal gewaschen oder so und dann kontrolliert oder auch, äh, miteinander verglichen. Und das T-Shirt, was am günstigsten war von irgendwie, ähm, New Yorker, das hat am besten gehalten. Und das T-Shirt, was da halt am teuersten war, was dann irgendwie 80 € oder so gekostet hat, äh, das war dann halt nicht so gut und ja und deswegen.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ah. Ja, ja, ist auseinandergefallen. Ja. Verstehe.
Also, heutzutage ich glaube nicht wirklich, dass man halt irgendwie noch so diese
Ja. Ist alles so 'n bisschen gemischt, ne? So 'ne gemischte Box kriegt man da. Aber du, ich habe früher zum Beispiel habe ich mein Taschengeld bekommen und es waren damals noch, ich glaube, 25 DM oder so.
Ja. Ja. Mhm.
Und damit musste ich dann haushalten. Das war schon damals ging es noch, wie es dann mit Euro kam, das war dann schon 'n bisschen härter. Ähm.
Ja.

Ähm, jein, so halb. Also, ähm, ich habe Ich habe ja den Nachteil im Grunde genommen, dass meine Karte in den USA nicht funktioniert und dadurch bezahlt dann mein Freund alles.
Ah, dann hast du 'n Budget. Ach so, ah, ah, okay. <laughs>
Ja, <chuckles> genau. Aber ich versuche also, dadurch, dass ich ihn jetzt auch nicht ausnutzen will und so, versuche ich natürlich jetzt nicht irgendwie, äh, teure Aktivitäten oder so was einzuplanen, sondern eher in im Gegenteil. Also, ich versuche schon, alles so günstig wie möglich zu halten und, ähm, habe jetzt auch also, wenn wir jetzt zum Beispiel selber kochen oder so, habe ich dann halt auch gesagt: „So 75 $ für uns beide pro Woche.“ und äh, dass es halt nicht zu viel ist. Und eigentlich sind aber 75 $ pro Woche nicht genug. Also, ich glaube, eher so 100 $ sind eigentlich eher realistisch. Ähm, aber
Ja. Ja. Okay. Nein. Ja. Wenn's reicht im Moment, ne? Also, da da kannst du aber nicht da kannst du nicht mehr so: „Ah, guck mal, nehmen wir mal mit.“ ne, so.
Ja, ja, also, 75 geht aber eigentlich auch noch. Ne, ne, also, es ist alles durchgeplant. Also, ich ich schreibe dann immer Wochenpläne fürs Essen und, äh, gucke dann auch, dass zum Beispiel Kartoffeln äh, dann gibt's halt irgendwie an dr 4 Tagen gibt's dann Kartoffeln, so. Nicht direkt hintereinander, ne, aber schon so in die Richtung.
Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, du tust es schon auch verwenden, ja.
Genau. Oder halt auch so was wie Spaghetti oder so. Ähm, und wir hatten äh, ich ha habe ich dir von BigLots erzählt?
Ne.
Ah, okay, k weißt du, was BigLots ist? In den USA? Ja, die haben ja Pleite gemacht, ne? Also, sie sind ja genau, und da gab's ja, und dann gab's im <chuckles> im Februar und März gab's dann so Rabattaktionen und das fing mit so 20 % an und ist dann halt immer höher gegangen und mein Verlobter und ich si wir sind wirklich wir sind in jede Stadt gefühlt gefahren, wo hier 'n BigLots war und haben nachgeguckt, ob's da irgendwas gibt, was wir so brauchen und was sich lohnt. Und und
Ja, ja. Okay, ja. Untergegangen. Ah. <chuckles> Nein. Ah ja, okay. War auch so 'ne Beschäftigung, ne?